Mhm. Okay, also d und, äh, denkst du denn auch, dass man also wenn das Vertrauen einmal kaputt gegangen ist, dass man dann, ah, noch mal die Beziehung retten kann oder denkst du auch, äh, wenn es einmal kaputt ist, dann dann ist die Beziehung auch kaputt?
Ähm. Also es wird schwieriger. Ich würde nicht sagen, dass es ni unmöglich ist, aber es wird schwieriger n jetzt. Jetzt, wo er so was gemacht hat, wo er gesagt hat, wo er quasi aufgegeben hat, jetzt habe ich natürlich noch weniger Vertrauen, sollte er sollte er sich in Zukunft melden.
Mhm. Okay, genau, weil er dann einfach aufgibt, ne? Mm.
Was?
Ich sage ja, weil er auf einmal einfach schon aufgegeben hat, ne? Dann ist das dann auch so 'n, ja, enttäuschendes Zeichen.
Ja. Das ist seine eine sehr schlechte Charakteristik.
Mhm.
Äh. Also das müsste er müsste dann in Zukunft, äh, Erfolg nachweisen, wenn er wieder zurückkommt. Und er müsste, äh er, äh und er müsste halt auch zeigen, dass er sich geändert hat. Ähm, dass er dass er das an seiner Persönlichkeit geändert hat, dass er jetzt nicht mehr s so einfach wegläuft, ähm, mit so 'nem blöden Grund.
Ja. Ja, richtig.
Äh. Ja, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert.
Ja, finde ich Okay. Wunder gibt's immer wieder, sagt man ja, aber du denkst auch also du rechnest eigentlich nicht damit.

Ja. Ja gu okay, ne? Ähm, wenn das f für dich so entschieden hast äh, o bei mir zum Beispiel war's auch meine Partnerin, wo ich die kennengelernt habe, die hatte eigentlich fast so gut wie also gar nix Finanzielles.
Ähm
Mhm. War i i aber ist jetzt aber auch nicht so Finanziell und Materiell irgendwie eingestellt gewesen, also dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, äh, sie trifft sich jetzt nur wegen Geld oder so mit mir.
<chuckles> Ja. <chuckles> ja okay, das ist gut.
Und, ähm, aber jetzt über die Jahre hat sich das halt komplett geändert, ne? Also sie hat sich jetzt auch, äh hat 'n 'n Job bekommen und, ja, jetzt mittlerweile verdienen wir fast beide dasselbe.
Mhm. Okay, dann hat sich
Also kann sich auch, also verändern, ne? Es kann sich was verändern und und trotzdem alles es tut.
hat sich gut verändert. Hat sich gut verändert in deinem Fall. Ja.
Und trotzdem ist alles gut. Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall.
Dann, wie du sagst, da hast du echt Glück gehabt, äh, dass sich das alles so positiv entwickelt hat.
Ne und ich sage mal klar ist man ab und zu vielleicht auch mal 'n bisschen eifersüchtig oder so, aber trotzdem vertraue ich, ne? Und ich sage mal, 'n bisschen gesunde Eifersucht ist ja auch in Ordnung und ist auch, denke ich, normal. Aber man sollte trotzdem vertrauen dann, ne? Wenn wenn wenn sie sagt zum Beispiel, sie geht weg mit ihren Freundinnen dann darf ich nicht direkt denken oder so sondern da vertraue ich ihr.
Ja, ja. Ich denke
Und genauso vertraut sie mir, wenn ich hier mit meinen Kumpels oder so was, irgendwas mache, ne, dass da auch alles, äh, gut bleibt, sage ich mal.
Ja.